Wah, mantap. Keren banget. Eee, terus, eee, setelah jadi penyiar radio, ah, semakin dewasa, semakin dewasa nih tadi kan udah ngomongin ya? Pada saat pacaran, pada saat penyiar radio. Eee, ada nggak era yang apa, ada era apa lagi, momen apa lagi yang yang sangat, eee, relate dengan musik gitu, dan ad dan ada soundtrack-nya lagi gitu?
Momen yang paling ingat, adalah lagu dari Ipang, BIP. Judulnya "Ada Yang Hilang". Itu
Ipang itu Oh, ya, ya. Tahu, tahu.
Yang ada yang hilang dari perasaanku. Nah, itu tuh. Itu lagu, jadi melekat banget, karena setiap kali aku lagi kumpul sama teman-temanku, temanku itu selalu main gitar, dan aku diminta untuk nyanyi lagu ini. Karena emang iya. Karena memang karakter suara aku ini kan ada serak-seraknya, dan menurut dia kayaknya kalau nyanyi lagu slow rock cocok, gitu. Dan akhirnya kita j nyanyi sampai malam, terus dengerin lagu ini, habis itu dia geser ke lagunya Bondan Prakoso yang judulnya "Bunga", terus geser lagi ke Steven& Coconuttreez, "Welcome to My Paradise". Jadi, aku tuh jadi ba banyak banget punya momen-momen nongkrong, barengan sama temen. Jadi kalau ibaratnya aku lagi ada di jalan, ketemu teman-teman lama, biasanya tuh kita saling sama-sama nyanyi lagu-lagunya Ipang, lagu-lagunya Slank. Ya karena itu, m mengingatkan masa-masa itu, gitu loh.
<chuckles> Heeh. Oke, lagu buat nongkrong, gitu ya? <chuckles> Heeh. Cocok, ya? Mhm. Oh. Oke. Heeh. Oh, Slank, ya? Slank juga, ya? Iya, iya, iya. Iya. Menarik banget. Terus, eee, kalau bisa disimpulkan nih, ya, dari pembicaraan kita malam ini. Jadi tuh, pengaruh musik tuh, bisa ini ya, sebenarnya sangat kuat dan, apa ya? Berdampak besarlah, terhadap kehidupan kita, gitu ya? Da dari musik ini.
Iya. Menurutku, tidak ada satu pun manusia di alam semesta ini yang tidak terhubung oleh musik.
Iya. Pasti sih, itu.
Karena, musik itu bisa merubah sifat seseorang, musik itu bisa merubah pikiran seseorang, musik itu bisa merubah hatinya seseorang. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa memilih, musik yang membuat kita nyaman, musik yang bisa bikin kita menangis, musik yang bisa membuat kita jadi semangat. Karena, setiap musik, lagu, tempo, getaran, nada, kunci. Semuanya itu bisa masuk ke dalam hati kita, dan bagaimana kita bisa menerjemahkan itu, menjadi sebuah pesan, untuk jadi pembimbing dalam hidup kita. Jadi saya rasa, nggak pernah ada satu pun makhluk di dunia ini, bahkan manusia, yang nggak lekat dengan musik, gitu.
Heeh. Iya. Iya, iya. Mhm. Iya. Iya. Benar banget. Benar banget. Dan bahkan ada yang bilang, kalau musik itu <sniffs> bentuk, e seni yang paling tinggi, yang paling apa ya? <sniffs> Yang paling hebatlah, gitu. Setuju nggak tuh?
Kalau kalau saya sih kalau seni paling tinggi, sulap ya. Seni paling kompleks, film. Kalau musik itu, seni yang paling mudah masuk ke dalam setiap hati manusia.
<laughs> Oh, justru yang paling mudah, ya? Oke, oke.
Iya. Karena ketika kita dengar 1 detik, 2 detik, kita pasti bisa bakalan ngerti sama intro, dan tahu lagunya biasanya.

Masih paling ingat itu lagu dari Mr. Big, waktu itu aku nggak tahu ya wak me nah ini menarik, aku tuh udah tahu ya Mr. Big itu "To Be with You," "White world," itu udah tahu. Tapi tapi ada 1 lagu yang diajarin sama stasiun manajerku. Jadi manajer dari radionya dia bilang gini, "Coba kamu dengerin lagu yang satu ini, banyak orang enggak tahu lagunya Mr. Big yang ini." Akhirnya aku diputarkan "Superfantastic" dan menurutku itu
Oh, Mr. Big, yang mana nih "To To Be with You"? "White World" ya? Heeh. Oh, "Superfuntastic" ya.
Enak banget, jadi kayak ngerasa ada di nuansa perjalanan yang jauh, terus kayak ada penyemangat yang diutarakan dengan begitu lembut
Oh, ya? Heeh. <chuckles>
dari lagu "Superfantastic" ini. Terus yang kedua, aku tuh diajarin soal lagunya Anang Hermansyah, yang paling pertama itu judulnya "Biarkanlah," aku ngerasa kayak, "Oh, Anang itu awalnya nyanyi lagu ini ya?" Sampai akhirnya aku ketemu diajarin lagi soal seorang penyanyi yang dianggap sebagai legenda hidup, masih muda tapi dia sudah tidak ada di kancah musik Indonesia itu adalah Andy Liany, boleh deh iya, ya betul sekali.
Oh, oke oke. Oh, Anang. Mmm. Heeh. Mhm. Andy Liany dia legendaris juga sih, dia lebih pencipta lagu kan ya?
Iya, betul sekali dan aku diajarin kehebatan dari seorang Andy Liany dalam bernyanyi. Yang menarik lagi aku masih ingat di awal-awal aku dengar band Edane yang aku tahu cuman "Kau Pikir Kaulah Segalanya" ternyata dia kasih tahu, bahwa penyanyinya Edane ini yang awal-awal itu jauh lebih rock, dan aku coba dengerin, "Oh, ya ternyata al lagu awal-awalnya Edane itu lebih keras daripada yang sebelumnya," dan itu yang ngebuat Edane itu jadi band legend sebenarnya pada saat itu gitu loh.
Heeh. Heeh. Edane, iya. Oh, ya? Eee, si Oh, emang sia siapa vokalis, eee, ininya u eee, pertamanya?